Oui, oui, bah, c'est ça peut arriver effectivement très, heu, fréquemment et heu, les gens que tu, heu, as rencontré en vrai, ça peut être une question un peu bête, hein, mais comment tu les as rencontrés? C'était dans le cadre du travail, amis d'amis, heu? Voilà comment, à l'école peut-être aussi? Hem
Ouais. Et ben, je vais prendre mes amitiés les plus, heu, récentes, heu. C'était, heu, à l'université quand j'étais à l'étranger.
Mmh mh.
Heu, pendant un semestre à l'étranger, on s'est rencontrés, heu, voilà et puis là, pareil, en fait, c'est des ai c'est des amitiés qui sont assez récentes, elles ont elles elles ont 2 ans, enfin bon, ça commence à faire, ça va, mais, hem
Ouais. Ouais.
En fait, c'est des amitiés qui sont assez récentes et donc du coup, heu, ce qui fait qu'elles sont quasiment aussi fortes, que, heu, les amitiés que j'ai depuis plusieurs années, bah, c'est que, déjà, on a vécu des choses qui sont quand même assez, heu, assez fortes, hein, mine de rien, un né un séjour à l'étranger, heu, quand tu as une vingtaine d'années, ça ça marque, hein, heu
OK. Mmh mh. Ah, bah, oui, oui, ça ça rapproche, c'est sûr, ça marque, ça rapproche. Enfin tu t'en souviens toute ta vie quoi, clairement, heu
O ouais, ça marque, ça rapproche, c'est la totale et en plus, avec ces personnes-là, on a fait des voyages donc, heu, tout ça ça, mmh, ça ça ça marche et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah là, c'est l'effet inverse. C'est les relations amicales qui ont commencé à en physique et qui doivent se poursuivre à distance du coup.
<chuckles> OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'enfin, ouais, bah, ils sont encore à l'étranger? Ils ont pas ils sont pas rentrés? Enfin, vous étiez peut-être pas dans la même ville, en fait? Ceci dit, je dis ça mais bon.
Parce que Et bah quand s on était dans la même ville, on était dans le même campus, hein, mais, heu, quand on était on était à l'étranger et à la fin du semestre, tout le monde rentre dans son pays d'origine. Enfin il y en a 2-3 qui sont resté en nor heu, qui sont restés là-bas mais la plupart, heu, reviennent dans leur pays d'origine donc en fait, le groupe d'amis est éclaté aux aux quatre coins de l'Europe, ce qui a ses avantages parce que du coup, on a pas besoin de louer des Airbnb, heu, dans la moitié de l'Europe, mais, heu, c'est c'est c'est voilà du coup, heu, faut faut les maintenir différemment quoi.
Ouais. Oui. Ouais. OK. Ouais. <laughs> Effectivement. Oui, j'imagine bien, mais, hem, est-ce que vous arrivez enfin, vous étiez une bande de copains? Tous, vous étiez tous amis? Ou c'est toi qui avais des ouais, OK, vous étiez tous a tous amis, tous potes, heu et hem, est-ce que, heu, aujourd'hui donc ça fait, heu, ça fait quand même quelque temps pas tant que ça mais quand même, hein. Est-ce que vous arrivez à vous m dire: «Bon les gars, heu, tel mois de telle année, let's go on se réunit tous dans tel pays d'Europe, heu»? Enfin voilà. On on se fait un un petit reminder de, heu, ce qu'on avait pu vivre ensemble à l'époque.
Ah oui! Ah non, non, on est tous une bande de copains. Ouais, ouais, ouais. Et oui! <chuckles>

Oui, oui, oui, parce qu'en fait, hem, quand je repense, hem, quand je l'anniversaire là, j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière, heu, l'anniversaire de mes 20 ans. Merci!
C'est quelque chose que vous voulez, heu Ah, joyeux anniversaire, heu, <laughs> en retard. <laughs>
Merci! La soirée, heu, la soirée de mes 20 ans je crois qu'on était une vingtaine. On devait être 20-25. L'anniversaire de que j'ai fait la semaine dernière, on était 8 et j'ai passé une super soirée. Juste parce qu'en fait, heu, avec le temps, avec le le temps et pourtant je me revois quand j'avais 18 ans dire: «Non, jamais je dirais des trucs comme ça et tout». Mais si, en fait si. Heu, bah, en fait, avec le temps, il y a des amis qui sont vraiment proches et tu gardes qu'eux, parce que tu as pas envie de te prendre la tête, ou il y en a qui sont de mauvaise influence ou bien, bah, des fois, c'est quand même beaucoup d'énergie de maintenir des amitiés, hein et donc tu en priorises que d'autres et au final, bah, tu es très bien content d'avoir que ton socle, heu, d'une dizaine de personnes où tu sais que s chacun d'entre eux, tu peux, heu, compter sur eux, heu heu, voilà quoi. Donc heu, s
Ouais. Mmh mh. <laughs> Ouais. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, clairement! Ouais, ouais! Finalement, c'est pas tant la quantité d'amis, mais plutôt la qualité qui va vraiment primer. Enfin on s'en rend compte quand on vieillit, je pense, quand on acquiert de la maturité, heu, qu'on a pu aussi être déçu avec certaines amitiés hein. Heu, à un moment donné, on se dit, bah voilà, tu vois comme toi: «Bah, je préfère qu'on soit 10, heu, pour mon anniversaire plutôt qu'on soit le double et qu'en fait, heu, bah voilà, ce soit pas forcément des vrais amis, quoi».
Oui! Mmh. Ah oui! Et toi tu as Ouais. Et tout à fait, tout à fait. Et pourtant, je me revois, hein, à 18 ans, à avoir, heu bah, à 18 ans, heu, quand le 1re année à l'université, des soirées à 30 un groupe de potes immense, on prend des tables entières au self pour manger et ils t'ont dit: «Ouais, c'est comme ça, et tout» pas du tout. 5 ans après, on fait une soirée poker avec une infusion. Non, on est pas encore à ce niveau là. Heu, on n'a pas encore l'infusion de thé, on n'a pas encore l'infusion de thé, mais ah, d'ici 1 an ou 2 ça ne saurait tarder.
<laughs> Bah oui. <chuckles> <laughs> <laughs> C'est ça et puis la soirée po po poker elle va plus commencer à 20:00 mais elle va commencer à 16:00 et elle finira à vingt heures pour le coup, vingt heures trente dodo. <laughs>
Ah oui, oui. Oui, oui, oui, oui de ah oui déjà, on commence à dire des phrases en mode, heu: «Attention demain je travaille, il faut pas que je rentre trop tard». <chuckles> Ah il y a de la nostalgie quand même il y a de la nostalgie quand même, et
<chuckles> Ah, il y a de la nostalgie! La vie d'adulte, hein, qui commence, heu, voilà, tranquillement heu. <chuckles>
Ah ouais! Aïe, aïe, aïe. Et quand, heu, quand on était tous à l'université, qu'on pouvait rester jusqu'à 03:00 du mat' à rigoler, à parler sans conséquence le lendemain, ah!
Mmh mh. C'est loin.
Je pensais pas que ça allait me prendre de court, comme ça, en t'en parlant.

Bah, pour l'instant honnêtement, c'est compliqué. Heu, pour l'instant honnêtement, c'est compliqué parce qu'on est tous à des périodes charnières de notre vie. On est tous en fin d'études. Si, on est tous en train de d'avoir des projets, heu, qui nous tient à cœur, et cetera et en fait, on a tous un calendrier assez, heu, court, c'est-à-dire qu'on peut se voir le mois prochain, mais par contre dans 6 mois, je sais pas vraiment. Ça dépend de si je réussis mes concours ou des trucs comme ça, je sais pas où je suis. Par contre, ce qu’on arrive à faire, c'est qu'on arrive à se voir. On arrive à se voir tous les ans, heu, de manière plus ou moins individuelle. Mais on arrive quand même à se voir tous les ans, heu, mon pote norvégien est venu à la maison. Hem, avec mon pote espagnol, on est partis en vacances et on est allés chez lui donc on arrive quand même à maintenir, heu, maintenir ce cette, heu, un lien un lien physique, quoi.
Ouais. OK. Mmh mh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Oui. OK. OK, c'est au moins ça! Ouais. Ah, trop chouette! OK. Oh ouais, c'est trop cool! C'est trop, trop cool! Donc, c'est des vrais amis, enfin, là, c'est bon, heu, normalement, heu, même si vous vous voyez pas tout le temps, hein, heu, votre votre amitié du coup je comprends qu'elle elle change pas finalement quand vous vous revoyez?
Oui, oui, oui. Non, non, non, non, non, pas tant que ça pas tant que ça. Et puis en plus si justement si elle change, c'est en bien. C'est en bien parce que, heu, bah, avec le temps on est on
OK.
heu, avec le temps, on a on traverse chacun des épreuves, hein, heu, et puis on verra ça permet de voir qui est là ou pas, heu, par exemple, heu, bah mon pote norvégien, il y a 1 an, il a passé une épreuve assez difficile. Là, c'est au tour de mon pote espagnol, donc bon, beh voilà, on on on crée, heu, on sinon j'en ai d'autres, heu oui, oui, j'en ai d'autres de, heu, de, heu, de j'ai d'autres copains de ce groupe-là, mais eux, j'ai l'impression ils ont jamais de problèmes.
Ouais. C'est vrai. Mmh mh. OK. Vous vous soutenez toujours, quoi? Mmh mh.

Ouais, ou maintenant oui maintenant oui, je me sens aussi proche de la personne que j'ai rencontrée en ligne que la pers que des personnes que j'ai en vrai. Bon évidemment, ce n'est pas au niveau d'amitié que j'ai depuis, heu, que je suis petit ou quoi que ce soit, mais en fait, heu, ce qui a été vraiment déterminant dans là-dessus, c'est de faire en sorte qu'on ait des expériences. Hem
Que avec des gens en vrai. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. OK.
fait, je m'explique, heu, cette, heu, mon pote que j'ai rencontré en ligne. On s'est rencontré bah de manière à style assez basique hein, pour des hommes d'une vingtaine d'années, heu, sur un jeu vidéo en ligne.
Oui. Mmh mh. <chuckles> J'allais le dire. <laughs> OK.
Heu, donc, heu, voilà rencontre assez basique <chuckles> et heu, en fait, on s'entendait bien, et puis, heu, on a parlé 1 an et 1/2, heu, bon, on jouait souvent, on parlait souvent, on échangeait sur plein de sujets, et puis en fait, au final, heu, je suis allé chez lui, il est venu chez moi et depuis, on fait ça tous les ans, depuis, heu, 4 ans, et en fait, c'est ça qui rend, heu, vraiment la relation assez unique. C'est que dans le sens où, heu, enfin aussi m forte que des relations qu'on a en physique, c'est parce qu'on fait des trucs. Voilà, on fait de la rando quand on est ensemble, on fait de la randonnée, on fait du kayak, on fait de on fait, heu, des b mmh, on fait des, heu, des activités de plein air en extérieur, on va visiter des monuments, enfin voilà.
Ouais. Mmh mh. Trop cool. Ouais. Mmh mh. Très chouette, et parce que vous avez les les mêmes centres d'intérêt finalement, donc c'est hyper cool. Vous êtes bien trouvés. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais on a en un fou <chuckles> oui, oui, oui, bah, heu, pe après 1 an et 1/2 de de discussion, heu
Mouais.
On a on a trouvé des des centres, heu, d'intérêt assez, heu, à voilà, on voulait s'assurer qu'on avait bien des centres d'intérêt avant d'aller, heu, oh, avant, heu, parce que c'est c'est quand même assez stressant voilà, même si, heu, on est deu deux hommes, c'est quand même assez stressant.
Ouais.